Ờ, bạn ơi, cho mình hỏi là bạn có phải là một người rất là thích đi du lịch hông?
Ừm. Đúng rồi, mình đã có những cái giai đoạn rất là dài, à, mà mình đi liên tục, đi khắp mọi nơi trong nước, ưm, ngoài nước.
À! Ờ, vậy hả? Vui quá vậy, được trải nghiệm rất là nhiều nơi ha. Thì không biết là có cái có cái kỷ niệm nào về ẩm thực đi mà khiến bạn đáng mà rất đáng nhớ vân bạn?
Ừm. Ờ, hầu như đi đến nơi nào mình cũng đều ấn tượng về ẩm thực hết á, ờ, vì mình là người thích ăn uống mà, ừ, nhưng mà chắc là nếu mà đáng nhớ nhá, đáng nhớ nhất sẽ là, ờ, lần mình đi ở Canada.
Ừm, vậy hả? Ừm. Ừm. Ở Canada.
Ở nơi mà mình đúng rồi, nơi mà mình đã có một thời gian ngắn làm việc ở đấy.
Ừm. À, vậy hả? Trời ơi, nhưng mà bạn ở Canada bạn thật ăn cái món ăn nào thuộc về ẩm thực của Canada hông bạn?
Ừm, nó lại không phải ẩm thực Canada nhá. À, bạn nói ẩm ờ, nó lại là điều khiến mình đáng nhớ á, nó lại là một món món của người Hoa.
Và về ẩm thực gì vậy bạn? Là món của người Hoa nhưng mà, ờ, lại ở Canada, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đó chính là các món điểm tâm ấy, mà còn thể gọi là có thể gọi là các món dimsum, ờ, tiếng ừ, tiếng Quảng á, họ sẽ gọi là dimsum, điểm sắm, ờ, hoặc là người tiếng Việt mình có thể gọi là điểm tâm á.
À, vậy thì Ừm. Điểm s ờ. À! À, vậy hả? Ôi, vậy tính ra bạn bạn rất là bạn rất là rành về cái ngôn ngữ của, a, người Hoa luôn ha?
Ừm. Ừ, đúng rồi, mình cũng có một số bạn bè là người gốc Hoa.
Ừm. Trời ơi, giỏi quá. Vậy thì kh cho mình hỏi nha, khi đó bạn ăn cái cái món gì? Ở trong cái món điểm tâm đó bạn ăn cái gì và bạn có ăn cùng với ai hông?
Ờ, có. Ờ, công nhận nhá, công nhận là các cái kỷ niệm đáng nhớ á thì thường nó sẽ, ừm, ừm, kết hợp với là cùng một ai đó cùng một ai đó. Ừ, thì đấy sẽ là ờ, đó là những người bạn, à, từ rất là nhiều quốc gia khác nhau, à, tham gia cùng với mình. Ờ, trong bữa ăn đó có các bạn người Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, đó, và tất cả thì lại cùng ăn món Hoa.
Ừm. Sao bạn? Ừm, ừm, cùng một ai đó, vậy bạn cùng ai? À! À! À, vậy hả? Trời ơi! Tính ra Ừm, <chuckles> tính ra mọi người đều là, ừm tính ra bạn cũng kết bạn với lại là nhiều bạn ở đất nước khác ha. Nhưng mà tại sao á lúc đó nhiều nước như vậy lại chọn một cái nước là nước, ừm, Trung Quốc về ẩm thực Trung Quốc vậy bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, nó sẽ rất là tự nhiên thôi. Kiểu, à, khi mà chúng ta ra ngoài đường ăn, đúng hông? Chắc chắn là chúng ta sẽ muốn ăn cái món mà khác với cái món chúng ta thường ăn, đúng hông? Mà trong trong trong cái hội của mình, chẳng hạn như là sẽ có các bạn người Tây Ban Nha, có các bạn người Mexico, có bạn người Đức, có bạn người Ấn, thì nếu như ăn bất cứ một món nào trong số đấy thì với người ta cũng là món quen thuộc cả. Đấy, thì sẽ phải chọn, ờ, sẽ phải chọn một cái nhà hàng, một cái quán mà với ai cũng đặc biệt. Đó, và mình nghĩ là ở một, ờ, quốc gia phương Tây á, khi nói đến đồ ăn mà đồ ăn Hoa á, nó của người Hoa nó sẽ luôn là một cái gì đấy á r đặc trưng và khác biệt so với cái phần còn lại.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, vậy hả? Vậy hông biết là nhiều người như vậy nha, thì sẽ có rất là nhiều ý kiến, đúng hông? Sẽ lại có rất là nhiều người ta sẽ có rất nhiều người, gọi là, ờ, đồ ăn Hoa nó sẽ không hợp khẩu vị với, a, cái nước của bạn nè, đúng hông? Vậy thì hông biết là, ờ, khi mà thưởng thức cái món ăn đó á, thì bạn cảm thấy như thế nào? Và, ừm, ừm, đầu tiên đi bạn cảm thấy như thế nào?
Đúng. Ừm. Ừm. À, buổi ngày hôm đấy nhá, là sẽ ăn, a, các cái món thiên về đồ hấp.
Ừm. Đồ hấp á? Cái gì hấp vậy bạn?
Ừ, điểm tâm. Ví dụ như là bánh bao hấp nè, há cảo. Đó, và các cái loại há cảo nhân tôm, nhân thịt.
Ừm. À! Há cảo. Ừm. Nghe là
Đó, và đặc biệt ừm, đặc biệt là có một món đó là cháo thịt bằm.
Cái gì vậy? À, cháo thịt bằm, nhưng mà những cái món này thì ở bên, a, Việt Nam nước mình nè, thì cũng có, đúng hông? Nhưng mà khi mà ăn vào thì bạn cảm thấy nó nó nó có khác với vị ở Việt Nam hông? Có nghĩa là vị của, ừm, ẩm thực Trung Quốc nó có khác với vị của ẩm thực Việt Nam hông?
Ừm. Đúng. Không thể tin được luôn. Thấy, mình không thể tin được luôn. Nó là những món những món mình đã ăn bình thường ở Việt Nam rồi, nhưng không biết vì một loại siêu năng lực nào của cái người đầu bếp ở đó mà cái vị của nó vô cùng khác biệt.
À, nó như thế nào vậy bạn? Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ. Vô cùng khác biệt, khác như nào vậy ta?
Đúng. Đấy, mình nói đơn giản như
Cái vị của nó có đậm đà hơn, hay là nó thanh đạm hơn?
Nó lạ lắm! Mình cũng không biết chính xác nên mô tả cái điều đó như thế nào, nhưng với một cái món mà trong số đó nhá, rất nhiều món ngon nhưng cái món mình ấn tượng nhất đó là cháo thịt bằm.
Ừm. À, cháo thịt bằm, tại sao lại bạn lại
Ừm, ưm, bởi vì nghe nó rất bình thường, đúng không? Nghe nó rất bình thường, mình cũng không hình dung mà ừ, thì nó chỉ là một tô cháo trắng à, xong ừ, múc thịt bằm bỏ vào trộn lên và ăn.
Ừm, đúng rồi. À, tô cháo trắng. À, vậy thôi á hả? Ồ, vậy
Ừ, và cái vị của nó rất ngọt ngào, rất đậm đà.
Ngon. Ừm, vậy là những cái vị này nó để lại cho bạn cái ấn tượng rất là rất là sâu sắc, đúng hông nè?
Không thể tưởng tượng nổi. Chính xác, mình bảo là từ bé đến lớn sao mà tôi chưa bao giờ được ăn một cái tô cháo, chỉ là một tô cháo thịt bằm, mà người ta đã bỏ cái gì vào đây để nó có cái vị mà hấp dẫn như thế này? Hôm đấy thực sự là cũng cũng hơi đói, đồng ý là cũng hơi đói. Ờ, và trời ở Canada thì bạn biết á nó cũng khá là lạnh, ờ, chỉ loanh quanh khoảng, ờ, 8 độ, 10 độ thôi, nó cũng khá là lạnh. Nhưng mà ừm, nhưng mà khi khi vào ăn trong quán thì đương nhiên nó cũng ấm thôi, nó cũng bình thường. Nhưng mà rõ ràng là cái cách mặc dù nó là một cái món rất là thân thuộc, rất là cơ bản, nhưng cái người người đầu bếp á họ đã nêm nếm, đã chế biến phải nói rất là chuyên nghiệp, và có lẽ là cũng rất là nhiều tâm huyết ở trong đó, thì mới có được một cái tô cháo mà nó ngọt ngào như vậy, rất ngọt ngào.
<chuckles> <chuckles> Ừm, ng Ừm. Ờ. Ừm. Trời ơi, lạnh lắm á! Ừm. Ừm Ừm, ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình được mình nghe bạn chia sẻ thì mình biết là bạn khi mà ăn 3 cái loại, ờ, thức ăn đó thì bạn cảm thấy rất là, ờ, cái mùi nó rất là ngon, mà nó ngon đến nỗi mà, ờ, mình không mà nó, ơ, ngon mà nó lạ như là, kiểu như, mình mình chưa từng ăn ở Việt Nam bao giờ, đúng hông? Vậy thì những người bạn kia ừm, nó lạ nhưng
Ừm. Ừm, nó lạ thôi nhá, nó lạ thôi cũng không đến nỗi là chưa từng đâu. Nhưng mà nó nó nó có một cái, kiểu, rất là lạ thôi đó là nêm nếm á, cho nên mình nói là cái vai trò người đầu bếp là rất quan trọng. Đúng, cái công thức.
Òn Ừm, cách nêm nếm tiếp đúng rồi, cái cách gia vị của người ta. Ừm, vậy thì hổng biết là những người bạn bạn
Ừm, chắc là có chắc là có một cái bí thuật nào đó ở trong này.
Ừm, <chuckles> ờ, ừm, hông biết là những người bạn của bạn á thì, à, tới từ nhiều nơi khác nhau, nhưng mà hổng biết là, ờ, có hợp với cái khẩu vị của cái món ăn này hay không?
Ừm. Ừm. Mình nghĩ đó cũng lại là một cái bí thuật khác của cái người đầu bếp. À, vì cái quán đấy nó nằm ở một cái vị trí khá là trung tâm của thành phố, à, nên là chắc chắn là họ ở một vị trí như vậy thì họ phải tính đến cái việc là sẽ có rất nhiều rất nhiều người ở các cái sắc tộc, các cái quốc gia khác nhau đúng, vào cái cửa hàng của mình. Nên mình tin mình tin là cái ghé ờ, khẩu vị nó đã được điều chỉnh để làm sao đa phần mọi người đều thích. Và thực tế là những người bạn của mình, à, từ châu Âu, à, từ, ờ, Trung Mỹ, à, hay là Ấn Độ thì họ đều cảm thấy rất là hài lòng với cách ăn của đầu bếp người Hoa đó.
Ưm, ừm. Ờ. Ừm. Người khách du lịch ha. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, vậy tính ra chắc là người bếp đào hoa người Hoa này người ta phải có cái cái cái mẹo nào, hoặc là cái cái công thức á nó phải, gọi là, phù hợp đúng rồi, v nên là nó mới mới ờ, bởi vì người ta cũng là đầu bếp mà. Ờ, nhưng mà ngoài cái cái món ăn, a, món ăn Hoa, đồ ăn Hoa ở tại Canada luôn, thì hông biết là cũng ở trong cái Canada đó thì bạn có những cái kỷ niệm về ẩm thực nào nữa hông?
Đúng, bí thuật. Đúng, đó là bí thuật. Ừm. Ừm, ừm. Đúng. Ờm, cũng sẽ có, ờ, cũng một lần nữa, à, nhưng mà lần này nhá, lần này sẽ lại là món Việt Nam. Và lại là do do chính mình nấu.
À, món Việt Nam hả bạn? À, bạn nấu. Ờ, vậy khi mà bạn nấu đó là gì thì một mình bạn ăn hay là có những người bạn, à, kia của bạn ăn luôn?
Mình nấu phở. Ừm. Trời! Nếu mà nấu phở ở một nơi mà toàn những người, ờ, nước ngoài, những người bạn từ các quốc gia khác, mà lại phải nấu phở nữa thì chắc chắn là để khoe khoang rồi. Ờ, mình nấu mà để đúng rồi, để để để, à, gọi là, sao nhỉ, ờ, khoe khoang cái thứ nhất là cái khả năng nấu ăn của mình, thứ hai là muốn muốn cho mọi người có một cái trải nghiệm đúng rồi, ẩm thực Việt Nam. Ờm, vì mình thấy ở xung quanh đấy á, ờ, cái nhà hàng Việt Nam á nó ở khá là xa, nên là để có được, ờ, một cái chỗ mà để mời bạn bè ăn món Việt Nam á thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ khó. Và cuối cùng thì mình, ừm, quyết định là mình mình tự nấu để mời mọi người. Và nó cũng là một cái dịp, ờ, khá là cụ thể, đó là một cái, ơ, sinh nhật của người hướng dẫn của mình. Đấy, thì mình cũng nhân dịp đấy ừm, mình nhân dịp đấy mình, ờ, nấu một bữa ăn. Đúng rồi, và cũng để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
Nước ngoài. À! <laughs> Ừm. Ừm, thứ hai về cái ẩm thực của Việt Nam. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. À, vậy hả? Ừm, nhân dịp đấy mình nấu cho mọi người ăn luôn. Ừm. <chuckles> Thì không biết rằng là, ờ, cái lúc đó bạn nấu như vậy á thì, ờ, thành công hông bạn?
Ừm, nó sẽ có nấu, ờ, nấu, ơ, ờ, cho nhiều người ăn.
Nấu có được trộm vía hông?
À, c ờ, cũng cũng cũng được trộm vía đấy, cũng được trộm vía. À, nhưng màn cái xuất phát điểm thì nó hơi khó nhá, vì phở thì khi mình nói phở thì sẽ là phở bò, đúng không? Phở thì phải là thịt bò.
Ừm. Ờ, sao vậy? Ờ, nhưng mà cái nguyên liệu của nó nữa nha, cũng rất là quan trọng á. Hông biết là ở bên đó mà bạn có tìm được nguyên liệu của Việt Nam hông?
Đúng rồi. Ừm, các loại rau các loại rau củ sẽ rất khó mua, đặc biệt là rau thơm. Rau thơm nè sẽ rất là đắt, giá sẽ rất là đắt. Ừm. Ờ, còn các loại thịt thì thì khá là dễ mua. Đương nhiên thịt thì nó cũng sẽ không giống kiểu thịt của Việt Nam đâu. Ờ, người, ờ, Châu Âu, người Bắc Mỹ thì họ sẽ ăn thịt, à, thịt bò, cũng là thịt bò nhưng nó mềm hơn khá là nhiều
Ừm. Ờ. À, à, đắt. Ừm. Ờ. Ờ, đúng rồi, nó hông có dai bằng ở Việt Nam mình ha.
so với thịt của Việt Nam, thiếu m đúng rồi. Nhưng mà cái then chốt vẫn là các loại rau thơm, thì không kiếm được nhiều thì cũng phải kiếm được, à, một ít các cái vị, à, rau thơm phù hợp thì nó mới ra được cái vị của của của phở. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm khó, nãy mình nói á, là ở thịt bò thì các bạn Ấn Độ á, theo đạo Hindu thì họ không ăn thịt bò. Đó, cho nên là cuối cùng ừm, phải đổi kế hoạch lại là cuối cùng lại làm phở gà.
Ờ. Ừm. Ờm. À, vậy hả? À, phở gà, thì, à, hông sao, cho dù có là phở bò hay là phở gà đi nữa thì cũng là phở, với cũng, ơ, có nguyên liệu của Việt Nam thì nó cũng ra món Việt Nam rồi. Nhưng mà bởi vì các bạn, thì mình cũng phải, a, ừm, gọi là, suy nghĩ cho các bạn, nên là mình cứ làm những cái món ăn mà phù hợp cho tất cả mọi người ở đó, đúng hông?
Ưm, ừm. Đúng. Đúng, chính xác. Đúng, đó là điều mình bảo là mình thương cái, à, ông đầu bếp người Hoa lúc nãy đó, tức là ông ta mở một cái nhà hàng ở giữa một cái thành phố như vậy, và để mọi người ăn đều thích thì chắc chắn, ờ, sẽ rất là khó. Ờ, còn mình mất, ơ, hẳn 1 ngày
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, ổng cũng phải trải qua những khó khăn nữa.
Ừ, mình mất hẳn 1 ngày cho cái món phở đó á, à, mới mới mới để mọi người cùng ăn được. Ừm.
Trời ơi, cũng đầu tư công sức ghê. Ừm, nhưng mà á, bạn ở Indonesia bạn bạn bạn bạn ở Canada như thế thì bạn có được trải nghiệm cái ẩm thực của Canada chưa bạn?
Ừm. Ừm, ẩm thực Canada, có, có, có, thì, à, à, một người thầy người thầy của mình.
Hay là bạn ăn Ừm. Bạn có nhớ cái cái cái gì đặc trưng hông?
Ờ, à, người thầy của mình là người gốc ở Canada. À, nhưng mà mình nghĩ nhá, mình nghĩ là khi mình qua nhà của thầy ăn, nó có hoặc là mọi người đi, ờ, picnic á, thì, à, mình nghĩ mình nghĩ nó cũng sẽ không không khó khó để gọi đó là Canada gốc, bởi vì cũng rất tiếc là ông thầy người Canada này người vợ của ổng cũng lại là người Hoa.
Ưm, ừm. Ừm. Ờ. À! À, thì tức là, ừm, khi mà vợ là người Hoa thì chắc là cô cô cô ấy sẽ là người nấu ăn, đúng hông?
Ừm. Đúng, chính xác, chính xác, cho nên là cũng cũng rất khó. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Mà như bạn biết á, Canada là một cái nước, ờ, rất là rộng, nó vô cùng lớn, và khí hậu thì rất là lạnh. Ờ, thường thì ở những nước khí hậu lạnh, n à, kiểu như, Nhật, Hàn á thì họ có xu hướng là họ ăn hơi cay một chút, đúng không? Sẽ có cái vị cay, khẩu vị cay trong đó. Nhưng mà nó lại khổ cái là Canada Canada thì họ lại không có được một cái nguồn nguyên liệu về gia vị đủ tốt, nữa là vì họ muốn ăn cay thì họ cũng chịu, vì họ không có nhiều tiêu và không có nhiều ớt, nó rất là khó và những thứ đó đều phải nhập.
À, nên là gia vị cũng chưa có thể, gọi là, gốc Canada lắm. <chuckles> Vậy ha? Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, Canada thì sao? À, vậy hả? À! Hời ơi, vậy tính ra bạn đi qua bên đó bạn hông chỉ là trải nghiệm cái ẩm thực ở bên đó, mà bạn còn cũng phải là, ờ, biết được Canada có cái gì. À, nhưng mà, ừm, thông qua những cái món ăn, a, ở Canada thì bạn có biết được, ờ, về một vài nét văn hóa nào của con người ở bên đó hông bạn?
Ừm. Ừm, có một cái nét, ơ, à, khá là hay nhá, đó là, à, à, cái việc, à, thường á, mọi người sẽ ăn trưa á, mọi người sẽ thích thích chọn cái việc là ăn trưa ở ngoài trời. Ờ, vì ở một cái nước xứ lạnh á, họ sẽ thiếu ánh sáng mặt trời rất là nhiều, vì phần lớn thời gian trong năm á sẽ là mùa lạnh và có tuyết. Đó, cho nên họ luôn chọn luôn chọn những cái cơ hội có thể, ờ, để ra ngoài trời. Và trong những cái giờ nghỉ trưa, ăn trưa thì họ sẽ thường xuyên ra ở phía ngoài, à, các cái bãi c bãi cỏ, à, ghế ở ngoài trời các thứ để ngồi ở ngoài đấy nói chuyện với nhau và ăn uống ở ngoài đó. Họ sẽ thích được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Ừm. Ờ. Ờm. À! Ừm, mình hiểu à. Ờ. Ừm. À. Ừm, nó cũng vừa, gọi là Ừm, nó cũng vừa, gọi là, sưởi ấm cho mình luôn, đúng hông? Sưởi ấm từ thiên nhiên luôn ha. <chuckles> Ừm.
Đúng. Chính xác. Hông, mà với với những người từ nhiệt đới như chúng ta nó sẽ lạ nhá. Bạn tưởng tượng là ờ, 12:00 trưa, chúng ta ăn cơm trưa thôi và chúng ta mang hết đồ ăn ra, bày ra ngoài sân dưới cái trời trưa nắng 40 độ đấy chẳng hạn, xong ngồi ăn những cái khùng. <chuckles>
Ờm, nó lạ chứ! Trời ơi! Vậy vậy người Việt Nam mình mà ngồi như vậy thì người ta có cảm thấy là nóng hông?
Có, nóng, ờ, vì đúng rồi, vì chúng ta đâu có thiếu ánh sáng mặt trời. Những người Canada thì có, ừ, cho nên là mình ngồi mình ngồi được một lúc ấy, người một lúc là bắt đầu mình cảm thấy là mồ hôi á, nó ra, mồ hôi nó ra và cảm thấy không không không không thực sự thoải mái đâu. Ờ, nhưng mà những người ở Canada, họ rất thích cái việc đấy, rất thích được tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, và như cũng khiến cái trải nghiệm ẩm thực nó trở nên đặc biệt.
Nóng lắm hả? Ờ, đúng rồi. Nhưng mà Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, mình hiểu. Đúng rồi, tại vì họ rất là hiếm. Ừm, ờ, mình sau ngày hôm nay mình nghe bạn chia sẻ, ừm, giới thiệu cho mình về một số cái ẩm thực về bạn rất là đáng nhớ khi mà ăn được cái nhất là ẩm thực của, ờ, ẩm thực Hoa ở bên Canada, đúng hông? <chuckles> Thì ngày hôm nay mình cũng cảm ơn bạn đã ngồi ngồi đây và chia sẻ với mình những cái câu chuyện, à, ờ, vui vẻ như thế này nha.
Ừm, đúng rồi, vô cùng đáng nhớ. Ừm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe, cũng rất vui khi được, ừm, ờ, chia sẻ chuyện này. Nó giúp mình nhớ lại cái kỷ niệm hồi đấy nhiều.
Ừm. Ừm, mình <chuckles> Mình cũng rất vui. Ừm, đúng rồi, mình cũng rất vui khi mà khơi gợi lại những cái kỷ niệm, à, đó cho bạn nha. Tạm biệt bạn.
Ừm, rồi, cảm ơn bạn.